Beh, allora personalmente non ho figli quindi non mhmm, ehm, sotto questo esatto, sotto questo punto di vista non non devo, ehm, per adesso organizzare, ehm, baby eccetera. Però comunque, ehm, ho una partner e comunque, ehm, per me è importante dedicarle del tempo anche giornaliero, perché comunque, ehm, non voglio darla per scontata, non voglio, ehm, voglio comunque far capire alla persona che con cui diciamo ho una relazione che io mhmm, lei ha la priorità, ecco, anche sul lavoro quindi perché alla fine è un è una cosa è
Okay. Non hai questo problema. Okay. Capito capito. <chuckles> Mh-mh. Certo, to Ah-ah. Assolutamente.
Avere una partner è una cosa importantissima e è proprio si si tratta di di vita, ecco. Quindi, ehm, anche comunque, ehm, se lavoro è importante certo, quello assolutamente, però tante volte noto che comunque le persone, ehm, mettono i propri partner in secondo piano dando la priori lavoro e comunque inevitabilmente questo, neanche a lungo termine, a medio termine già compromette la relazione magari, mhmm, u un qualcosa che sarebbe potuto durare negli anni alla fine si spegne dopo poco tempo.
Certo. Sì, sì. È vero. Certo. Sì, sì, sì. Assolutamente. Beh sì, secondo me comunque è importante ricordare alla fine che il lavoro è una parte della vita e non il contrario, quindi, è assolutamente come dici tu, fondamentale dare importanza anche anzi, n soprattutto alle relazioni che che insomma si hanno poi nella vita con amici, con i partner, con familiari, eccetera.
Esatto. Esatto. Proprio così. Sì. Erto. Chiaro. Chiaramente senza trascurare il lavoro eh, io, mhmm, sono un una persona che comunque considera il lavoro una parte comunque importantissima della vita, però ecco, trovare l'equilibrio.
Certo. Sì, assolutamente. Sì, sì, giusto. No, m Infatti mi sembra la cosa migliore e anzi mi sembra che insomma la tua gestione della giornata sia molto proficua da questo punto di vista, ecco, che ti permetta comunque di bilanciare bene un po' tutti questi aspetti. Quindi, guarda, io ti ringrazio tanto, è stato veramente una piacevole conversazione.
Esatto, ques Mh. Grazie.